Et là en fait, tu vois, c'est c'est, hem, c'est un cercle vicieux parce que tu te dis: «Bah, voilà, j'ai rien fait, il est déjà 14:00, donc je vais continuer de ne rien faire», et en fait, heu, tu peux facilement te retrouver dans un rythme où où tu es démotivée et tu continues de ne rien faire parce que de toute manière, les jours d'avant, c'était le cas.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Exactement. C'est ça. Exactement, au pire, tu te dis: «Bon, il est 20:00. Bon allez, ça sert plus à rien. Une fois fermé, je vais commander un truc à bouffer» et du coup t tu t tu t'es pas bougé, tu as bouffé.
voilà, c'est ça, bah tu te dis: «Bah tant qu'à faire, heu, autant poursuivre dans ce rythme-là».
C'est ça. C'est ça. Alors que si alors qu'on alors qu'on sait que si on se lève, et qu'on fait un truc, même un peu de sport et un peu de lecture, rien que ça, tu vois, on se sent déjà mieux.
Mmh.